Oh, oke. Nah, itu itu kan tadi dari TikTok ya nggak? Tapi ada nggak sih platform lain yang pernah Kakak coba, kayak YouTube Music atau Apple Music gitu ya, dan gimana Kakak, eee, melihat, eee, apakah lebih enak di Spotify atau di platform yang lainnya? Gitu.
Oke, kalo misalnya platform aku pernah coba yang namanya JOOX ya kalo nggak salah ya, ada nggak sih itu?
Oh, oke. JOOX itu dulu banget nggak sih Kak itu? <laughs>
Dulu banget nggak sih? Iya itu jul dulu banget, itu waktu aku SMP. Nah, hanya itu platform musik satu lagi yang aku gunain sih Kak waktu itu JOOX doang. Tapi setelah dari JOOX itu baru lah aku beralih ke Spotify, dan setelah dari Spotify itu sampai sekarang ya dari SMP sampai sekarang aku semester 7 ya Kak ya, itu aku nggak pernah berubah. Kenapa? Karena emang udah, eee, Kakak aku itu yang bikin langganan per tahun per tahun per tahun, jadi aku nggak pernah coba yang lain juga sih, Kak. Mmm, apalagi kalo misalnya bener bener banget, apalagi harusnya kan pengguna Apple kan harusnya Apple Music ya biasanya ya atau enggak YouTube Music, tapi aku nggak pernah coba pake Kak, karena aku udah nyaman banget di Spotify. Walaupun aku ingat banget temen-temen aku itu kadang ya Kak, itu beralih dari Spotify beralih bentar ke Apple Music, kenapa? Karena ada promo, mmm, gratis 3 bulan, kayak gitu-gitu kan ada ya biasanya ya? Heeh, cuman karena aku udah langganan juga ya di Spotify ya jadi kayak, "Apa sih poinnya?" <laughs> Ya itu, jadi aku nggak mengejar promo juga sih, jadi aku nggak pernah nyoba Apple Music.
<laughs> Mhm. <laughs> Mhm. Wah, udah langganannya lama juga ya? Iya, benar benar. Oh, oke. Mhm mhm. Mhm. Wah, lumayan tuh. Mhm. <laughs>